من صُغري، من صُغري خالص، خالص، يعني يمكن من ابتدائي، يمكن كان كنت بابقى سعيد أوي لمّا المدرسة بتدِّينا أجازة في المطر يعني كمان، عشان الواحد يإيه، يقعد بقى ي <chuckles> كانت الدنيا تشتي وأطلع ألعب في المَيَّة وفي الشارع، مامتي كانت تقول لي: "ارجع، آآ، المَيَّة هتبهدلك، هتوسخ لك هدومك." أنتِ عارفة الأمهات بقى يعني، مش عايزه الهدوم تتوسخ و وخ وخ
تستمتع بقى. <chuckles> خايفة عليك بقى من كمان ت تبرد أو تاخد برد أو كده.
آه، وخايفة على نفْسها إن الغسيل هيتكوّم عليها والدنيا هتت هتبقى طين خالص وال والهدوم نيلة. خ
دي وجهة نظر تانية بقى للموضوع <chuckles> شايفاه <chuckles> من ناحي حِت من حِتّة تانية.
<giggles> أُم بقى. آه، ده حصل والله، فكانت ب كانت تقول
عندك عندك ذكريات عشتها، آآ، حلوة وفي وقت الشتا ده، أو ف أو تحت المطرة دي، و و ولَمَسِتَك أوي وما أنتَش ما بتقدرش تنساها؟